Voilà. Donc c'est c'est c'est pas producti
Non, mais faut que, mmh, faut que je sais pas, pe je Si je veux pas faire de co bah, vas-y, bah, non, bah, heu. Tu es peut-être en fait, hem en fait, elle est peut-être, heu, habituée au fait que, bah, en France, heu, bah, heu
Mmh. Heu bah, non, elle a peut-être, heu, de je pense qu'elle est habituée au fait que j'accepte, tu vois ce que je veux dire? C'est que je lui fais des compromis, enfin, que je lui dis OK et heu, et là quand elle s'est heurtée à un «non», tu vois, elle m'a dit: «Ah ouais d'accord OK, heu, tu as peut être raison et tout, heu», et on est parties manger un resto, heu, végan, parce que tu sais, comme elle est musulmane elle mange pas, heu, bah, bah, là enfin, si c'est pas halal elle mange pas, heu voilà. Et donc on a mangé végan, donc pas de viande, on est d'accord?
Oui. Oui. <laughs> Oui. Elle mange pas, heu ouais oui je vois, mmh. Oui.
Et bah en fait, elle a bien mangé et tout jusqu'à la moitié du burger où elle voit un elle dit un cheveu, mais c'est pas un cheveu, c'était un une, heu, une fibre, heu, tu vois? Et heu, et à partir de là, elle a commencé à faire, heu, heu, comment ça s'appelle? Heu, un scandale.
Oui Ouais, «J'ai un cheveu». Oui.
Elle a fait un scandale et puis après, heu, la dame elle fait: «Mais non, c'est pas un cheveu, c'est une fibre, machin, ça se voit et tout, machin.» Elle fait ça elle a dit: «Non, c'est un cheveu, machin.» et puis après elle a dit: «Oh c'est bon, ça m'a traumatisée, la nourriture».
Oui.
Tu vois?
<laughs>
Et qu'elle aurait préféré manger un marocain.
Mmh mh, eh ben!
Mmh mh.
Eh ben! Moui. je
Mmh, tu vois? Et attends: et comme je suis super gentille on a encore réitéré un voyage et cette fois-ci on a été à Istanbul. Donc je me dis: «Istanbul, c'est un pays musulman, enfin, heu, c'est c'est une ville, heu, d'un pays musulman». Donc, heu, majoritairement les choses sont halal, tu vois? Donc, elle pourrait manger plein de choses.
Oh là là! Non, vas-y. Mmh. Oui. Oui. Mais?
Eh bah non, elle est trop difficile. Quand on a mangé le vrai kebab, donc de de Turquie
Oui.
pour moi c'était bon, hein. Et elle m'a dit: «Ah non j'aime pas le goût, c'est pas bon et tout, machin» et et là j'ai dit: «Non, c'est bon». Tu vois? «C'est la dernière fois que je voyage avec une personne qui ne profite pas du voyage».
Oui. Mmh mh. Ouais, OK. Hem, eh bien, heu, tu sais que je j'ai une amie, elle est comme ça un petit peu
Ah ouais, d'accord. Et qu'est-ce que tu fais avec? Comment tu
et heu, bah en fait, heu, le truc, c'est que comme elle mange pas, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais je pourrais je peux rien lui dire. Je peux pas lui dire, heu: «Bah vas-y, heu, bah, heu, heu, ne, hem, heu, mange pas». Vas-y, je je ce que je peux ce que je veux je peux juste faire, c'est que, moi en tout cas, heu, je sais que j'ai bien mangé, j'ai bien aimé, voilà, c'est et puis, heu, tant pis, si elle meurt de faim, hein enfin, moi ça m ça m voilà.
Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Ouais, ça c'est mais en fait, moi le truc c'est que, tu vois quand quand quand quand je voyage, j'aime profiter du temps avec des gens qui sont comme moi, tu vois? Qui profitent de la vie, qui tu sais des bons vivants, tu vois? Et quand tu te retrouves avec quelqu'un qui est là et qui est en train de regarder son assiette et qui, tu sais, qui trie l'assiette, tu vois ou pas?
Mmh. Oui. Oui. Oui. Oui, mmh.